Cái này thì hồi bé mình cũng hay nấu đó bạn, bởi vì cái món này nhà mình ăn nó như món canh bình thường. Do đó thì, à, ờ, nó cũng là một cái gì đó nó cũng quen thuộc và đặc trưng, không không quá là, à, cứ lâu lâu mới được ăn. Ăn nó như một món canh thôi, nên mình cũng rất là hay nấu. Chẳng qua là ừ, mình nấu thì nó cũng không được như mẹ mình nấu, nấu theo cái kiểu là, à, cũng bỏ qua công đoạn rồi nấu, kiểu, qua loa á, kiểu vậy.
À, ồ. Ừm, ừm, kiểu là một cái món ờ. Thế bạn có thể tả thêm cái đoạn mà bạn nấu được không? Chứ mình cũng khá là tò mò, không biết là khoai nấu ở đoạn nào? Rồi xong đó là ngao nấu ở đoạn nào, cho vào lúc nào ấy? Thì bạn tả từ đầu đến cuối được không?
Đầu tiên là mình sẽ đi, a, lấy cái mầm khoai về nhá, xong sau đó thì, à, tước ra và, à, cắt thành những cái đoạn nhỏ bằng, à, đốt ngón tay này, sau khi đó thì mình, à, à, có thể cho chần qua nước nóng để cho nó ra bớt nhựa, bớt cái ngứa đi, đó, vớt ra để khô. Ờ, ngao thì luộc lên xong rồi, à, tách phần à, n n lấy cái phần nước ra, xong cái phần ruột thì có thể nhặt nhặt sơ qua để cho nó hết ấy đi. Ồ, chắc chắn là phải dùng nước đấy rồi, vì vì cái nước đó nó ngọt mà, đúng không? Nên sẽ chắt cái nước đấy ra để nấu canh, cái phần, à, thịt ngao thì cũng, ờ, chê s sơ chế đi, đấy, sau cho cùng vào với nước ngao. Sau đó thì đổ cái khoai mà đã chần vào cái nước ngao đó và nấu, nấu một lúc thì có thể lấy cái muôi dầm ra cho nó nhuyễn đi, đó. Đến khi gần ăn thì cho thêm rau ngổ cộng với tỏi vào, thế là xong.
Ừm. Ừm. Ờ, thế cũng hay á. Ờ, ừ. Thế mình có dùng cái nước đấy để nấu canh luôn không bạn? Ờ, đúng rồi. Ừm. À, nói chung là cái món này là phải đặc trưng ở cái đoạn là dầm nhuyễn, đúng không?
Ừm. Thực ra là nấu, a, lâu thì nó cũng nhuyễn nhưng mà nếu mà dầm nhuyễn được ra thì nó nhanh hơn rất là nhiều.
Thế rồi s